ครับ ก็จริง ๆ แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ อย่างเช่น เทศกาลที่แบบว่า คือหยุดยาว ๆ อย่างเงี้ย คือเราอาจจะไปลงชื่อฝากบ้านไว้กับ ตำ มะ คือตำ ตุณตำรวจเขาก็อาจจะมาช่วยดู แบบแวะเวียนมาดู ตรวจตราความเรียบร้อยเนาะ เพราะบางทีบางบ้านอาจจะลืมปิดไฟ ปิดแก๊ส ปิดอะไรต่าง ๆ เนี่ย เขาก็จะได้มาช่วยเหลือไว้ได้ทันท่วงที ก่อนที่เหตุการณ์มันจะเลวร้าย หรือบางทีอาจจะมาช่วยสอดส่องดูแล เผื่อจะมีแบบมิจฉาชีพ อะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยได้ดีนะครับ อา
อือฮึ ค่ะ อะฮะ โอเคค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์ในส่วนของวิธีการ เล็ก ๆ อะไรของคุณก่อนออกจากบ้านนะคะ ซึ่ง มีไอเดียมากมายเลยเนาะ มีโอกาสมาแชร์เพิ่มก็ได้นะคะ
ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ

ครับ ก็จริง ๆ ก็มีนะครับในส่วนนี้เนี่ย คือใครไม่เชื่อก็แล้วแต่อะครับ แต่ทางเราก็ไม่เชื่อ แต่ก็ไม่ลบหลู่เนาะ ก็อาจจะทำไว้ไม่เสียหาย อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะไหว้พระอะไรก่อนเนาะเวลาที่อาจจะไปไกล ๆ หรือว่าอาจจะต้องไปแบบบาง ที เขาเรียกว่า อาจจะไป อ่า สมัครงาน หรืออะไรอย่างเงี้ย เอาฤกษ์เอาชัยเนาะ หรือว่าเริ่มงาน อะไรเงี้ย เริ่มงานใหม่ หรืออาจจะไปแบบซื้อรถใหม่ หรืออะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ ที่มันต้องมีฤกษ์มีชัยพิธี ก็จะมีแบบว่า เขาเรียกว่า อ่า การขอพรหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย แล้วก็บางทีเนี่ยนะครับการก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ย ก็ ครับ โดยคนไทยถือเราก็อาจจะทำตามในการก้าวเท้าซ้ายออกก่อน อะไรอย่างเงี้ย จะโชคดี อะไรเงี้ย ก็ทำนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย มันก็ทำให้เราสบายจิตสบายใจเนาะในการที่เช็กก่อนที่จะออกจากบ้าน อะไรเงี้ยต่าง ๆ แม้กระทั่งไปถึงชุดด้วยนะครับ ชุดที่สวมใส่เนี่ย ก็บางทีเนี่ยก็ต้องเช็กนะครับว่า เอ่อ อ่า วันนี้ถูก โฉลก อะไรเงี้ย หรือจะออกไปทำอะไรต่าง ๆ ใช่ไหมครับ คือเราก็ต้องดูสภาพด้วย เพราะว่าผมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า เคยนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่แต่ง ไม่ ไม่แบบเช็กดี ๆ เนี่ย บางวันก็ลืมใส่เข็มขัดไปทำงาน อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เคยมีนะครับ อา หรือบางวันเนี่ยครับ ต้องบอกจริง ๆ นะบางทีชั่วโมงเร่งรีบเนี่ย ใส่รองเท้าแตะไปทำงาน ก็มีครับ ลืมใส่รองเท้าหนัง เคยเหมือนกันนะครับ โอ้โฮ ต้องแบบ โอ้โฮ แบบไปทำงานด้วยความแบบ หวาดระแวง คือบางทีนี่จะต้องกลับมาเลยนะครับ ถ้าวันไหนที่แบบว่า คือเช็กของดี ๆ ด้วยครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีกุญแจอะไรต่าง ๆ นะที่สำคัญเนี่ย
อา ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อา อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา อือฮึ
เนี่ยเคยลืมกุญแจตู้ที่ทำงาน อะไรอย่างเงี้ยครับ คือก็ต้องกลับมาเอาที่บ้านไป ก คือไปอีกครับ เพราะว่าไม่งั้นก็ไขเอาของจำเป็นไม่ได้ที่จะมาทำงาน โอ้โฮ หลายปัจจัยมากเลยครับ คือไอ้ลืมกุญแจตู้ ลืมกุญแจเก๊ะที่ทำงานเนี่ยก็บ่อยครับ มันก็เอาของในเก๊ะมาทำงานไม่ได้ อย่างเงี้ย ก็เคยนะครับ อา ก็มีอะไร
ค่ะ อ๋อ อือฮึ ค่ะ อา เข้าใจเลยค่ะ ก็คือเหมือนเรารีบเกินไปอะเนาะ บางทีก็ลืม ใช่ไหมคะ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ย เคยลืมบ้างไหมคะ? เพราะว่าถ้าลืมนี่ โอ้โฮ นะคะ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือนี่จำเป็นมากเลยเนาะ
ครับ อืม